Привет.
Здрас да, привет.
А. Вот хочу о чём с тобой поговорить. Что нового в технологиях тебя больше всего радует? Если есть, конечно, такое.
Мгм. Мгм, ну, есть много чего, но из последнего это, конечно, ChatGPT, он меня прям очень радует во многих отношениях.
Мгм. Так.
А, вот, ну, первое и самое главное, где он меня радует- это хотя многие считают, что это угрозой, но меня это радует, на работе, так как я программист, и я очень много, долго писала код, а щас я больше работаю с людьми, но иногда у меня, эм, проскакивают такие технические задачки. Меня очень радует, что ему просто пишешь: "Напиши мне код такой-то и такой-то",- и он его пишет, и ты просто копируешь его, и всё.
Интересно. Да. Так. Ну да. Через какие-то там 30 секунд код готов. А знаешь, что я сделал тоже? Вот как бы одно дело понаслышке, ну, там говорят: "Ой, его что ни попроси, он тебе сдела" А другое дело, когда ты сам, когда это у тебя в руках, и ты это делаешь. А мне нужно было, э, вот просто от того, от того я отталкиваюсь, что я щас от тя услышал, мне нужно было написать, м, страничку-визитку, вот такую вот эту длинную, ка да. Вот, и я говорю: "Вот напиши мне страничку". И наговорил ему, что это должно быть, это так, это сяк, вот из такого соображения, в общем, наговорил наговорил максимум, э, что думал. Всё, он задумался. Я думаю: "Ну, наверно, завис, и на этом конец истории". И буквально несколько минут, наверно, прошло, и он мне говорит: "Вот код".
Да, да. Мгм. Ага. Мгм. Ага. Ага, да да. Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Ага. Мгм.
Я действительно всё, что сделал, это
А подождите, код или визитку вы писали н?
Я говорю: "Страница-визитка".
А, страница-визитка. То есть это прям веб-страница, поняла, ага.
Страница. Веб-страница, которая на 1 странице, ты её вниз, эм, спускаешься, спускаешься, спускаешься. То есть нету других страниц, а всё на 1, поэтому я сказал: "Визитка".
Мгм. Мгм, а, окей, мгм.
Не, не не веб-сайт, а на 1, но куча информации.
Мгм.
Вот, и он выдал мне этот код. Дальше я т обалдел так, удивился, сохранил всё в обычном TXT, обозвал его HTML, и реально получилось, да, и реально получилось.
Мгм. Мгм. Да. Ат но от классно, это очень классно.
То есть всё чт всё, что мне надо было там, может быть, где-то под себя, а, какие-то там слова. То есть он даже мысли написал, какие-то интересные, реально подходящие под
<blows air> <inhales> Мгм. И дизайн, наверно, хорошо сделал?
Да, не предаться всь
Он оч он да он с дизайном очень молодец тоже.
И для меня это был шок, потому что я подумал на секундочку. Я, может быть, не очень, ну, не не очень, а я знаю, я совсем не хорош в этом, и максимум там на HTML я могу, ну, совсем немножко, допустим, сделать сам. Но у меня бы на это ушло бы 3 дня, наверное, если не больше. А здесь вот через какие-то несколько минут, поэтому меня это очень поразило своим таким вот качеством. Так что вот у меня такой случай, вот вы сказа напомнили мне его.
Мгм. Мгм. Да да. Да. Мгм. Да. Мгм.
Абсолютно. Технологически
Да, поэтому тут программисты щас под прицелом. Потому что, вот HTML, например, чтобы написать хороший код, который сейчас же очень много разных девайсах. И то, что отображается на, там, на айфоне, не то что отображается на Android и, куча разных браузеров. И когда программист пишет код тот же HTML, там куча всего надо знать и учитывать, вот. А сейчас Chat GPT это всё знает уже и учитывает, и что у UI, там, эксперта заняло бы, ну, хорошую недельку всё отладить, чтоб всё работало. Сейчас просто за <chuckles> пару секунд. И, конечно, это ставит под угрозу сейчас программистов. Все это, конечно, ощущают.
Мгм. Да. Да. Мгм. Да. С этой если точки зрения, вы видите, мы с вами на один и тот же вопрос смотрим, получается, с разных сторон. Если я пользователь, и мне нужна, э, там что-то сделать, вместо того чтобы заплатить деньги профессионалу, и, как вы сказали, ушло на это какое-то время, да. И профессионал ещё возьмёт с запасом и скажет: "Ну, через неделю будет готово".
Мгм. М. Мгм. Мгм. Да.
Получается, что грамотно высказанный мной промпт или потом в з дальнейшими какими-то, может быть, поправками просто за минуты всё зависит от того, как и насколько я грамотно изложу. Так я же и программисту должен тоже изложить, что мне надо. Он за меня не может это всё додумать.
Мгм. Да, м, да.
Вот, поэтому это колоссально на самом деле. Вот, для меня это плюс, а вот для программиста это страх. Получается так.
Мгм. Да, это сто процентов. Но, для многих да, да, особенно для начинающих программистов, э, сто процентов это уже видно на рынке труда. Когда начинающие программисты, а, там, когда я начинала 15 лет назад, то есть этого не было так сложно устроиться, а сейчас, э, вот. Ну, м, программисты с опытом, мы это уже тоже поняли. Я уже тоже, например, больше занимаюсь, э, организацией, общением с клиентами, то есть, э, такими вещами. Что я уже понимаю, что мои технические навыки, а, "Чат GPT" уже как бы, ну, хорошо так их, да. Да, но почему меня это радует? Почему? Потому что я уже занимаюсь этим 10 лет, и меня уже программирование сейчас на
Мгм. Да. Да. Сделает быстро и так же. Да.
Тошнит, вот. Я бы уже это в любом случае не хотела бы делать. И так как, э, рынок труда сейчас выталкивает в такое направление, что работать больше как product owner, а, работа с клиентами. Ну, я щас веду ведущий команды, и это всё сходится. Для меня хорошо, поэтому меня это радует. <chuckles>
Мгм. Да, конечно. Да, я вас понимаю. Н ну, вот интересно. А если, эм, вот вы пор программистов? А ведь точно так же можно сказать и про, э, тех людей, которые пишут не пишут, а, например, делали мультфильмы, делали какие-то слайд-шоу. Э. Те, кто, э, даже вот, давайте так, музыку пишет и песни опять. Это всё в нескольких минутах решает "Чат Джи-пи-ти" или его друзья, подобные программы.
Мгм. М. Ну, вот тут я, кстати, мне кажется, вопрос творчества. Всё-таки ChatGPT ещё не так, э, далеко ушёл, потому что есть какие-то вещи, которые он делает. Вот даже песни выкладывали, там, брали ту же, не знаю, Билли Айлиш, и они сгенерировали её голос, её песни, и вроде как её стиль, её голос, но я чувствую, что что-то не то. Всё равно всё равно. Ну, не берёт за душу.
Так. Что-то не то. Да, это что-то не то и в искусственных фотографиях, и в искусственных видео. Но вот это что-то не то, вот вы согласитесь или нет, что, ам
Да.
Э, полгода назад было много не то, сейчас что-то не то, значит, завтра будет почти мало не не то что-то, а через какое-то время мы уже не отличим это от обычного, м, человеческого написания. Понимаешь, да, про что я говорю?
М. М. Ну, я понимаю я понимаю. Ну, м я не я пока что я не думаю, что это так, но посмотрим. Потому что у меня щас немножечко фаза разочарования в Чате GPT. А вначале я была очень такая ажиотаж, например, общалась там с Чатом GPT, э, там очень много. Использовала его для написания, там, мылов, ну, имейлов коллегам, и да. Но я поняла, что вот то, как я формулирую лично, оно более интересно и правильно, чем да, да, то есть я могу взять его рекомендации, да, но всё равно накладывать именно на свой стиль.
Это очень быстро развивается. Да. Имейлов, так так, да. По-человечески, да, с душой.
Если я беру его да.
То есть, другими словами, ты стопроцентно не доверяешь, вот так давай, да?
М-м, он не может к человеку ну, вот сейчас о о ну, он пытается и имитировать человека, но это с течением времени ты чувствуешь, что это как будто пластик какой-то, это н ненастоящее.
Я понимаю, о чём о чём речь, да, понятно.
А, у вас был какой-то опыт такой в в использовании Чата GPT, ну, кроме вот для кода?
Й Кроме кода, я, во-первых, им пользуюсь ежедневно и по много раз, и если приводить примеры, я всегда начинаю с того, что ты, ну, к примеру, я говорю: "Ты доктор", ставлю точку, и дальше говорю, что меня интересует или что у меня болит, образно. Вот он вот он, мой домашний доктор, и он мне четко говорит: "Возьми это, сделай так, поступи так". Недавно я ему говорю: "Ты мне помогаешь и вместе с там со мной переформатируешь мой компьютер, и лечишь, и находишь проблему, что у меня не так". Он выявил выявил, что у меня, например, компьютер, там, на низкой частоте работает, сказал, что сделать, что установить, какие функции поменять, то есть провел со мной, наверное, час в разговоре и реально починил компьютер.
Хм. М. Мгм, м. А, ага. М. Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. А, но мне кажется, в плане технических вопросов он очень хорош. То есть в плане я тут не буду м мне кажется, технических вопросов: написать код, там, починить, э, что-то логически, там, понять это он нормально. Но, в по но вот как что касается имитации эмоций и творчества, как потому что творчество- это эмоции, мне кажется, это сложно.
Мгм. Так. Но ведь студенты пишут пишут изложения с его помощью. Но, вот правда, как вы сказали, я бы тоже прошелся бы по этому изложению и очеловечил бы его. Но я думаю, что это очень быстро будет решено. Я думаю, что еще это это не годы, а еще месяцы какие-то, еще полгода, э, потому что все понимают вот то, о чём мы щас говорим. Все это понимают.
М-да. М-да. М. Мгм.
Вот я, например, вот что сделал. Мне просто было любопытно. Я взял фотографию, м, вот к как на паспорт такая, по грудь, и сказал, з значит, я её туда загрузил и говорю: "Пожалуйста, вот этого человека поставь вот в такие-то, такие-то обстоятельства, в таком-то месте, и вот на такое-то здание он показывает рукой, и там, к примеру, снег идёт небольшой". Ну, в общем, дал ему вот такое задание. Тоже он соображал там какое-то время, может быть, даже минуты 4, и он сделал эту фотографию. И она выглядела точно вот как ты говоришь. Вроде бы и человека можно узнать, вроде бы и всё понятно, но какое-то оно пластмассовое. <chuckles>
Мгм. М-да. Ага. Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Вот, да.
Да, но это ж мы говорим про сегодняшние дни, а, нь не знаю, год назад этой функции не было.
Э, да, да, ну и в мгм.
Ты понимаешь, то есть, если нам надо на заставку такую фотографию и не вглядываться в неё, всё, она работает идеально. А если нам надо, я говорю: "Ну-ка посмотри, что здесь не так", то ты смотришь и говоришь: "Трудно сказать что, но явно всё не так".
Мгм. <laughs> Да, согласна. Но вот тут, конечно, я думаю, опасность даже не в том, что технологии улучшатся, опасность вот как, не знаю, что мы забываем, что такое настоящее, да? Вот, допустим, мы мы сейчас покупаем в супермаркетах эти какие-то пластмассовые помидоры, да, напичканные какими-то штуками, и нам это нормально. Почему? Потому что мы забыли, как это там, не знаю, на грядке выращенный помидор. Я не знаю, у вас был опыт, э, из детства у меня был. А, то есть это это другой вкус.
<chuckles> Да. Мгм. Уф, всё правильно всё правильно. Да, я согласен, совершенно точно так.
Но с годами ты забываешь это, и когда это новая реальность, э, ты привыкаешь к пластику, и тебе кажется это нормальным. В этом опасность.
Как будто так и должно быть. Да, я, э абсолютно согласен, и это проблема.
Да.
Типа, что настанет время из тюбиков, ну-ка, на тебе из тюбиков. Я не знаю, мясо из тюбиков, картошку из тюбиков. Это вот если так рассуждать, да? И и и к спросишь потом там людей, которые через там 3 поколения от нас: "Что ты видишь в этом ненормального?"- а человек скажет: "Я вообще не знаю, о чём ты говоришь. Всё выглядит естественно, естественнее даже и быть не может".
<chuckles> Мгм, да. Мгм. Да, да. М. Да, 100 %. Да, после вашего разговора хочется просто отключить, а, все технологии и уйти жить, знаете, г знаешь, где-нибудь на природе. <chuckles> Там во. <grunts>
Да. Да? Ну, э, а я считаю, что нужно равновесие. И то, и другое. То есть как бы и, м, бегать, не знаю, босиком по траве, если есть возможность, э, каждый день. Знаешь, есть такое понятие- приземлиться?
Да. Мгм.
С одной стороны. А с другой стороны, использовать их вот в твоё удобство.
Мгм.
Поэтому нет, я не пытаюсь сказать, как всё плохо на самом деле, а наоборот, я вижу во всех этих вещах хорошее. Но тут любопытно, что для одного человека это хорошее, а другой может найти, как это использовать, как раз, во вред. В частности, э, дипфейк, например.
Ну да.
М можно использовать сильно, э, стока щас этой рекламы, которой, как бы, известные люди от себя говорят.
Окей. А, в это вот дипфейк, окей, мгм. Да, я я ну, я видела такие в "Инстаграме". Мне кажется, я могу их различать, но фиг знает, может и не могу. <chuckles>
Ну, вот видишь, я те порчу настроение, говоря одно и то же: "Пока можешь. Сегодняшнем дне можешь". А вот как оно будет через пару месяцев?
Ну да. Но просто уже сейчас у меня вообще нет доверия к видео. Уже с момента, там, <grunts> фотографии с момента "Фотошопа", а потом, когда и видео ре можно было редактировать, у меня уже нету дви доверия. А сейчас с чатом GPT я просто ну, у меня нету доверия вот с этим публичным видео.
Мгм. Ты права абсолютно. На самом деле, видишь, я не подумал, а ты абсолютно права. Ведь "Фотошоп" это делал абсолютно качественно, замечательно, и это делал человек. Э, допустим, тратилось много времени, но потом ты не видел, настоящие это, <grunts> я не знаю, <grunts> м, настоящие у этого человека худые ноги, или они на самом деле, толстые, а стали худые. Ну, и дальше этих примеров может быть множество. И то же самое с видео. Могут размещать человека в условиях, в которых он никогда не был, а кажется, что всё естественно. Это правда.
Мгм. Да. Да. Ну да-да. Мгм. Да. Мгм. Да. Ну что ж, посмотрим, как наш мир будет развиваться. Это, конечно, с одной стороны, очень захватывающее и волнующее, и также пугающее. Я надеюсь, что всё бу будет всё-таки как-то к лучшему изменяться.
Мгм. Фш что в хорошую сторону, да, э
Да, чтоб радовало нас.
получится. Да. Ну, и я думаю, ещё мы многое увидим, о чём даже щас и не мыслим. Причём, в ближайшие, наверно, там, несколько лет. С таким развитием. Спасибо большое за разговор.
М-да. Да. Да. Ага. Да, спасибо вам, было очень интересно.
Взаимно.